ده أنا قفشت واحد فيهم في مَرّة، أنا كنت مع أختي مَرّة وأنا في مصر بالصدفة يعني، فأختي كانت عندها مشكلة طفح جلدي كده أو حاجة زي كده، فكانت بتقول لي أنا باتابع مع دكتور كذا وبتاع، وكاتب لها كمّية كريمات رهيبة، رهيبة، <tsk> ولقيت كمّية الكريمات دي كلّها مش معقولة، فقالت لي: "لا، ده دكتور كويس،" وبتاع مش عارفة. فطبعًا ب باشوف الروشتّة بتاعته طبعًا مكتوب حاجات كتيرة كده زميل، وزميل، وزميل، وزميل، قُلت لها: "بُصّي يا بنت الحلال كويس إن أنا في مصر، خُديني معاكِ، بس اوعي تقول لي إن أنا دكتور، اوعي، ولا تقول لي حتّى إن أنا دكتور برّه مصر، تمام، أنا معاكِ، أنا دبلوم صنايع تمام." المهم دَخَلت معاها طبعًا عَمّال أقرا في الشهادات فطبعًا عرفت إن كلّها حاجات إيه، حاجات Online. مضروبة كلّها. قُمت أنا قافشه بقى قُلت له "هو حضرتك ياه! أنت حضرت حضرت آآ حضرت Course آآ ب اللي هو،" كذا، كذا، كذا حاجة بال بالطَب كده يعني في جامعة نيويورك، قال لي "هو حضرتك عارف تقراها؟" قُلت له "أيوه أنا عارف أقراها، تصدّق فعلًا دي حاجة جميلة جدًا أنت حضرتك حضرتها إمتى؟" قال "لا، ده من فترة، من زمان" قُلت له "خدتها كام سنة؟" قال لي "لا، أنا خدتها في فترة كبيرة جدًا" وبعدين قَعَد يقول لي كلام طبعًا كلّه هجص في هجص، قُلت له "حضرتك أنا شغال في عيادة Myers في USA، فأنت حضرتك يعني امسك البتاع ديّة وارميها عشان واحد زيي ما يقفشكش بعد كده، أنا كويس إن أنا عدّيتها لك يعني." <laughs>
إمم. إمم. تمام. إمم. آه. حلو. تمام. أيوه، تمام. مضروبة، بالضبط، آه. إمم. إمم. إمم. أيوه. إمم. إمم. يا نهار أبيض! آه، طب ووشه أكيد طبعًا جاب ألوان واخضَر وأحمَر وأصفَر، آه.
ده جاب ألوان ولا بُصّ <chuckles> آه، "والله ما أنت دافع كشف،" وبتاع <chuckles> قُلت له: "بس شيل الورقة دي وارميها." <chuckles>
طبعًا كشف إيه بقى ما هو خايف إن أنت تطلع برّه وتفضحه أصلًا، يعني خُد يا عم الكشف ب مصيب لو سمحت يعني آنسة م أو يا مدام ما عُدتيش تيجي عندنا، تاني أنا م بالضبط.
<laughs> بالضبط، وشوف لي شغل معاك برضه، بقى أنتِ فاهمة قصدي؟ <chuckles> خلاص بعد الليلة دي كلّها <laughs>
أيوه. بالضبط صحيح، ما أنت لبّسته في حيطة، أنا باشكرك جدًا، شكرًا ليك.
شكرًا، شكرًا جدًا.